Ah, wala talaga akong mga, ah, idea about sa mga ano, basta be yourself lang, make it sure na kumpleto yung mga, ah, mga documents na ipe-present niyo kung ano man yung needed. Kasi syempre 'pag nag-apply ka naman ng mga, ah, kasi Vietnam wala kasing visa-visa, 'di ba? So, parang, ah, just make it sure na may kung may mga, ah dala niyo yung mga ano man yung mga pwedeng hanapin sa inyo, 'di ba? Ah, in case baka hanapan kayo ng certificate of employment, yung mga ganiyan. Dapat ready kayo kahit naman hindi naman hindi o ka kahit na tourist lamang kayo at walang visa, baka lang, 'di ba, na hanapan kayo, ah, at least, ah, 2 valid IDs 'di ba, aside from passport sana may government IDs. Yun yung mga, ah, gano'n tapos look, ah, ah, just look presentable 'pag dadaan sa customs kasi para talagang medyo presentable hindi sila mag, ah, dududa ng mga ano, 'di ba? So, yun lang naman. I'm sure yung mga simpleng bagay naman niya hindi naman niya and 'wag kayo masyadong magdala or magdala pauwi or ano parang normal lang kung ano yung mga ano, para hindi, ah, papunta dun baka magdala ka ng kung ano-ano ng mga mababahong ano, mga mga at, ah, mga dried fish, mga ganiyan, huwag nalang para iwas nalang. Ta travel light na lang tayo para yun lang naman. Ah, sana masaya ako nakausap kita, sana may nabigay ako sa'yong mga iilang tips para sa susunod niyo na mga biyahe, ah, baka may mapulot kayo at para maging matiwasay at siyempre para na rin mag-enjoy kayo at the same time nag-e-enjoy kayo na pasok sa budget, ah, pasok sa ano, ah, sa bulsa niyo yung mga, ah, pagpipilian yung mga fare, ah, itineraries eh, and accommodation.
Mhm. Okey. Mm. Mhm. Yun, oo. Mhm. Okey. Mhm. Mm. Ah. Okey. Mm. Mm. Mhm. Yun nga eh, oo. Mhm, <laughs> sige. Okey. Mhm. Mhm.